Hola, ¿qué tal?
Hola, ¿cómo te encuentras el día de hoy?
Bien, muy bien. Oye, este, pues, ¿qué te parece si platicamos de la tecnología? Eh, ¿qué crees? ¿Crees que la tecnología cambiará mucho en la forma en que vivimos?
No. Mira, yo creo que sí, más que nada porque hay avances en el mundo tecnológico cada día. O sea, siento que, cada vez vamos para adelante y sí, la verdad creo que va a cambiar mucho. Am, no creo que cambie tanto, la verdad, si te soy muy honesto, siento que las cosas van a quedarse un poquito tradicionales, porque si tú si tú ves como en los años ochentas, los noventas, tú ves películas, tú ves cómo la gente de ese tiempo veía, pre predecía el futuro, decía: "No, en el dos mil veinte va a estar así, ¿no? 2025 va a estar así". Y ahora estamos aquí y sí, hay avances notables, pero no en ese punto que ellos se imaginaban, ¿sabes? Entonces, yo creo que sí va a haber avances, pero no creo que sea tan, tan avanzado como como la demás como la gente lo puede ver.
Sí. Ajá. Sí. Ujú, ujú. Sí. Sí, sí, sí. Claro. Sí, pues mira, fíjate que me parece interesante que lo menciones. A mí me parece que eh, que sí va a cambiar mucho la forma en la que vivimos. De hecho, hay un movimiento en en en los ámbitos científicos que se llama el transhumanismo. Y el transhumanismo es todo una filosofía y una una ciencia o digamos una una tecnología que, está avanzando a pasos agigantados hoy y que pretende, eh, pues, como lo dice, ¿no? Transhumanizar a la humanidad, valga la redundancia, eh, tratar de hacer de los humanos más máquinas, ¿no? Eh, ideas como, ya sabes, eh, e transmigración de consciencias y cosas por el estilo, y bueno como tú mencionas, ¿no? Eh, en los antiguos en los antiguos tiempos pues las películas solían poner cosas muy muy así que pensábamos que no se iban a lograr y de repente ahí está, ¿no? Se ese cambio. Yo recuerdo, por ejemplo, un un ejemplo muy claro a mí, eh, muy vívido, fue, por ejemplo, cuando vi la película de Back to the Future, la tercera la tercera, eh, eh, y recuerdo, mm, recuerdo vivi vívidamente cómo Michael J. Fox entraba a la casa a su casa, y y y se empezaban a encender las luces solas y los aparatos electrodomésticos. Y yo recuerdo que en ese momento me reí y dije: "Ya, ya paré ¿cuándo vamos a hacer eso? O sea, eso es imposible, nunca va a ser posible". Y míranos ahora, ¿no? Entonces yo creo que a veces también pensamos así, como decir: "Yo creo que no va a cambiar mucho, ¿no?". Pero en mi opinión considero que a veces eh, no nos damos cuenta a veces de lo que, aún detrás de bambalinas eh, varios científicos, digamos, Frankensteinianos están haciendo, ¿no?
Okey. Ajá. Okey. Okey. Okey. Okey. Sí. Claro. Ujú. Okey. Claro, sí, sí. Okey. Sí, sí, sí. <chuckles> Sí. Claro. Sí. Sí, sí. ¿Y y tú crees que nos va a cambiar mucho como nuestra vida cotidiana?
Pues mira, al al paso al paso que de lo que están hablando, pues eh, por ejemplo, eh, e o, por darte otro ejemplo, ¿no? El el yerno de Donald Trump es un un cuate que está mucho en ese movimiento del que te hablé hace un momento. Y y e incluso dice que, que él espera ser de esas primeras generaciones que vi que vivan para siempre. Entonces este pues otra vez digo, eh, si es que, eh, el la tecnología sigue avanzando a a a pasos agigantados, eh, si algo no pasa antes, si el mundo no se acaba antes, creo que creo que lo podri creo que lo podrían logar lograr, es decir, n no creo que exista mucho impedimento, eh, ético ni moral ni político como para que logren sus metas, ¿no? ¿Tú qué piensas?
Sí. Okey. ¿Eh? Okey. Sí. Okey. A lograrlo, sí, sí. Claro, claro. Pues yo creo que sí. Am, yo siento que, de hecho, al día de hoy, o sea, si tú, tú puedes comprar ya productos eh, como Alexa, sabes de que dices: "Alexa, haz esto". Fum, te prende las luces, ¿no? Alexa, como tú lo decías en la película, son cosas que ya vemos el día de hoy. Y yo siento que si a al día de hoy ya podemos prender luces, podemos ver prender ven ventiladores, podemos, ¿sabes? Podemos hacer muchas, este, acciones que se podían hacer se hacían manuales antes. Yo siento que, pues sí, va a cambiar totalmente la forma en que vivimos. Yo siento que me preocupa porque siento que nos va a volver un poco, tal vez más flojos, ¿tú sabes? Porque, de por sí ya tenemos controles, ¿sabes? La gente antes te decía: "Oye"
Sí. <laughs> Sí. Sí, sí, sí. Sí. Ajá. Sí. <laughs> Sí.
"Ca párate y cambia el la televisión, ¿no?". Cuando estás viendo televisión te decía: "Sí, ahí están los botones". Vas, lo cambias y ahora ya es con un control y ahora ya es con tu teléfono, lo puedes volver control y ahora, ya le hablas a la televisión, ¿sabes? Como: "Hey, cambia el canal". Y fun, te lo cambia. Entonces, yo siento que sí va a cambiar mucho, pero siento que, algo se debe hacer para regular que no nos volvamos tan, sí, tan sedentarios, la verdad.
Claro, claro. Sí. No, sí, sí. <laughs> Sí, tienes razón. Oye, y a ver, déjame preguntarte, ¿cómo piensas que serán las ciudades o los hogares en ese futuro?
Pues mira, yo la verdad s creo, y casi lo lo pue lo puedo ver, es que en vez de hacer casas tan grandes, se va a empezar a producir casas muy pequeñas. Porque cada vez hay más población de gente, entonces, este, la población está subiendo y siento que se van a enfocar más en eso, ¿sabes? Ya en lugares como China ves casas de 4 por 4, ¿sabes? De 4 metros cuadrados, son superpequeñas, pero tienen tienen lo que necesitan, ¿sabes? Tienen su cocina, tienen todo. Entonces, este, y pues la gente las está comprando, porque cada vez hay, menos espacio y cada vez la gente, pues quiere pagar menos. Entonces yo siento que se va a volver así, ¿no? Los hogares se van a volver
Ujú. Sí. Sí. Claro. Sí, sí, sí, sí. Wao. Ujú. Sí. Sí.
futuristas, sí, o sea, de que sí, van a ser se van a ver como muy avanzados, pero siento que va a reducir mucho el tamaño y siento que va a ser para, pues, para para tener más sí, o sea, para crear más más hogares para las personas y con menos espacio.
Sí. Sí, sí, sí. Claro. Sí, sí, sabes que y eh, también hablando de de, digamos, ideas contemporáneas que, eh, están tratando de de obtenerse. También he escuchado de las de lo que le llaman las ciudades de 15 minutos. No sé si has escuchado ese ese término, pero, eh, hay hay hasta teorías de conspiración, ¿no? De que, pues, los grandes illuminatis del mundo están tratando de controlar a la población de una manera, eh, que, pues, obvia evidentemente, ejerzan poder sobre ellos noche y día. Y uno de esos planes serían las ciudades de 15 minutos, otra vez, donde construyen una ciudad en la que, digamos, todos tus servicios, todos tus todas tus conexiones sociales, eh, estén en en en un en un ámbito de 15 minutos de donde tú vives. Entonces, igual creo que ese ese es, una vez más, ¿no? A menos de que se acabe el mundo antes, eh, pues, yo creo que es es inevitable que, que estas personas con el poder y el dinero que tienen, pues logren logren sus propósitos en ese sentido, ¿no? Y y de la manera, digo, al paso que vamos, considero que sí sí sí van a lograr ese esa meta también. Oye, y y, por ejemplo, ¿qué cambios te gustaría a ti ver en el mundo dentro de 100 años, digamos, ¿ya sea en medio ambiente o la sociedad o la cultura?
Ujú. Okey. No, no. Okey. ¿Eh? Okey. Sí. Wao, okey. Mm, sí. Ujú. Okey. Pues mira, yos yo en 100 años me gustaría ver un mundo donde, pues, la tecnología realmente sirva para mejorar la calidad de vida de todos, no solo de algunas personas, ¿sabes? Eh, espero que la pobreza extrema ya no exista, la verdad. Que el acceso a la salud y educación, pues, de calidad sea universal, ¿no? Para todos. Y que la gente viva en armonía en el planeta, usando energías limpias, respetando la naturaleza. Sí, me gustaría encantaría que desaparecieran las guerras y que, las diferencias entre países y pues de y dentro de culturas también se vieran más como riqueza que como amenazas, la verdad.
Sí. Entiendo. Ujú. Sí. Claro. Sí, sí, sí. Sí, sí, pues eh, fíjate que, bueno, mi personalidad es un poco menos optimista, eh, eh, considero que va a ser un futuro bastante distópico, eh, como decía ya con con personas más, digamos, controladas, eh, dominadas, el subyugadas por gobiernos, eh, que, pues, están utilizando todo tipo de de tecnología como el bitcoin, como, eh, estas estas otras transhumanismo y cosas por el estilo, que, pues, inevitablemente se prestan para una, eh, pues, un dominio, ¿no? Digámoslo así, un, un fascismo tecnológico, ¿no? En el que, pues no sé, por algún tipo de fetichismo de estos poderosos, eh, quieren tener el el control absoluto de de de las de la sociedad ¿no? Entonces, a mí me parece que en 100 años estaríamos o estarían, digo, creo que tú ni yo estaríamos en 100 años, pero, creo que ese creo que en 100 años, este, eh, lo veo lo veo más, más probable que, de de lo que no, ¿no?
Okey. Válido. Okey. Okey. Sí, sí, totalmente. Okey. Sí. Okey. Claro, claro. Sí, sí. <chuckles> Muy probable. Okey. ¿Y tú crees que seguiremos enfrentando como los mismos problemas o crees que apas aparecerán otros completamente distintos?
Oh no, sí, claro, por supuesto, yo creo que, eh, o o más bien déjame refrasearlo, creo que serán los mismos problemas pero con diferentes ángulos ¿no? Eh, especialmente que la la eh, los problemas existenciales se van a agudizar, es lo que yo pienso ¿no? Eh, las personas, por esto mismo que tú mencionabas hace un momento ¿no? La conveniencia, la comodidad, el sedentarismo, como que van a, eh, ya lo vemos desde ahora, ¿no? Empiezan a tra transformar valores y la autoestima de las personas, eh, de una manera en la que pues wao, eh, a mí me parece me parece increíble por ejemplo cuántas aplicaciones de de salud mental existen hoy, ¿no? Si, y algunas son hasta gratis porque dices e el el nivel de de estrés y de, eh, disonancia cognitiva que existe en el mundo es, pues, a mí me parece, la verdad, a mí me parece alarmante, ¿no? Pero no sé cómo tú lo veas.
Okey. Sí es así. Okey. Sí. Sí, sí, sí. Claro, sí, sí, sí. Sí, es demasiado. Sí. No, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Creo que yo mira, yo creo, que esto siempre ha estado, ¿sabes? Siento que estos problemas siempre han existido, pero antes era, eran no era visto de un punto diferente, ¿sabes? Era como, los llamaban locos, ¿sabes? Los trataban de formas distintas. No, no había tanto como de sí, no había esta terminología que tenemos ahora para saber qué es el estrés, para saber qué es la ansiedad, para saber qué es, todos estos problemas que, pues, se viven al día a día. Entonces, yo siento que siempre han estado ahí, ¿sabes? Siempre gente ha ha tenido estos síntomas, ha tenido estos problemas mentales, pero, pues, siento que sí, que tienes razón, siento que yo, la verdad siento que el Internet está haciendo que esto todavía se vaya más lejos, porque siento que la gente empieza a ver la vida de diferentes perspectivas, como que ven: "Ah mira, esta persona tiene mi edad y ya está logrando esto, ¿sabes?". Y siento que, la tecnología está haciendo que, pues sí, que la gente se se preocupe más, se estrese más, como que cada está haciendo que el nuevo ser humano te tenga que tener todo resuelto a una temprana edad, ¿sabes? No como antes que: "Ah, mira, tienes 30, 40 años, a ahí vas, tranquilo, ¿sabes? Estás creciendo". Siendo que ahora es, eh, distinto. Siento que ahora es: "Hazlo rápido". En vez de disfrutar el proceso, ¿sabes? Cómo aprendes eh, aprender mientras vas caminando.
Ujú, sí. De acuerdo. Sí. <laughs> Exacto, sí. Claro. Sí, sí, sí. Sí, tiene Qué raro. Sí, de acuerdo. Ah, okey. Sí. Ujú. Claro. S sí, sí, sí. Sí. Sí, sí, sí. Sí, creo que sí, tienes razón. Eh, yo creo que es eh, yo le llamaría como un un tipo de espejismo social, ¿no? Es decir, se se se presenta una imagen, una figura, eh, a veces inalcanzable, ¿no? Y cre y digo, como tú dices, ¿no? Lo lo lo vemos en las aplicaciones de hoy, ¿no? El el tipo de, eh, no sé, de belleza ideal o el cuerpo ideal, cosas por el estilo, ¿no? Y y sí, definitivamente creo que va va a ir empeorando con el tiempo y ojalá que que, pues, no sé, alguien por ahí pueda tener alguna algún tipo de solución, ¿no? Algún tipo de pastilla roja por, ponerlo en términos del Matrix, ¿no? Eh, que que pueda que pueda, eh, pues sacudir un poco a la cultura, ¿no? La verdad otra vez te digo soy muy soy muy pesimista al respecto. Eh, pero ojalá ojalá que existiera algo, algo por el estilo. Tú mismo eh, en en digamos en tu experiencia personal ¿conoces, eh, digamos, has visto el lado oscuro y el lado, eh, de luz de la tecnología, por ejemplo?
Claro, sí, sí. Claro. Sí, sí totalmente. Sí, de hecho. Claro. <chuckles> Sí, sí, sí. Okey. Ah, fíjate, eh, yo diría que sí, la verdad. Siento que siento que la tecnología queriendo y no, ha que ha demostrado esos 2 mundos de los que tú hablas, lo ves al día a día, ya que
Sí. Sí.
tú logras ver cómo la gente que tiene acceso a
Sí.
a cosas, teni que te tiene acceso a am, a algo diferente, ag algo que, que no toda la gente lo puede obtener
Ajá.
y te y lo puedes ver por el me el medio de las aplicaciones, como tú dices, cómo esas personas logran salir de situaciones y de problemas basados en su en su estatus, ¿sabes? O sea, y yo he yo he notado ese ese esas esos 2 mundos diferentes
Sí. Entiendo, okey. Sí, este
gente que se enferma famosa o gente que se enferma con mucho poder, reciben un trato totalmente más rápido, ¿sabes? Es como otro mundo totalmente distinto, otro mundo totalmente diferente. Entonces, yo si esa es mi forma esa es la la forma que yo lo he notado. Ahora hablando de un mundo ya más, eh, yéndonos más a la tecnología, se puede decir
Claro. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, claro. Sí.
sí, he notado como le pasa algo a alguien que está, como te digo, en un estatus más alto y se aceleran muchas cosas, ¿sabes? Como que, fun, ahora el enfoque está en ayudarlo porque a él le pasó a esta persona, ¿sabes? Y yo siento que siempre ha sido así, pero siento que gracias a, a la tecnología, a cómo está el mundo ahora, es lo ve más gente, hay más ojos viendo lo que está pasando.
Claro. Sí, de acuerdo. Sí, sí, eh, des de, de acuerdo contigo. Creo que la tecnología es como le llaman en en inglés, ¿no? Es value neutral, ¿no? Es es neutral en valores. Entonces, depende de cómo la use o quién la use, pues toma esos matices, ¿no? Entonces, eh, como como cualquier cosa, es es puede ser o muy útil o puede ser muy destructiva, eh, depe dependiendo del de la persona y el uso que le dé la persona, ¿no? Eh, ojalá, ojalá, ojalá que más personas, eh, con el tiempo puedan, eh, pues seguir utilizando y e invirtiendo tiempo en pensar en cosas más, positivas o benéficas para la sociedad de modo que que todas estas cosas pues, eh, en lugar de de dañarnos nos beneficien y nos y sean propensos para un desarrollo humano más integral, ¿no?
Claro. Sí, sí. Claro. Claro, totalmente. Sí, sí, sí. Sí, sí, claro como tú dices esperemos que, el mundo vaya para adelante, ¿sabes? Que se vea algo mejor.
Sí. Oye, gracias por apla por platicar conmigo.
No, no, gracias a ti, que tengas buen día, ¿eh?, gracias.
Igualmente.